ได้เลยค่ะ เป็นการเรตโฆษณาในเฟซบุ๊กนะคะ แล้วก็เหมือนแบบโฆษณาที่เราเห็น ๆ กันนี่แหละค่ะ แบบว่า อ่า ไม่ว่าจะเป็นแบบ ร้านค้า ร้านรวง อะไรอย่างเงี้ย เขาก็จะมาลงโฆษณา มาลงโฆษณาใน เฟซใช่ไหมคะ เราก็มีหน้าที่ตรวจค่ะ ว่ามันมีการใช้ภาษาที่เหมาะสมหรือเปล่า เป็นโฆษณาการพนันไหม หรือว่าหลอกไปทำงานมิจฉาชีพอะไรหรือเปล่า อย่างเงี้ยค่ะ
อืม ค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ อ๋อ เหมือน เหมือนเราอะค่ะ คือเท่าที่ฟังมาคือเหมือนเราแบบตรวจสอบว่าโฆษณานี้ถูกต้องหรือเปล่า แล้วก็เป็นยังไง อันนี้ถูกต้องไหมคะ?
ใช่ค่ะ เราก็จะให้เหตุผลไปว่า ทำไมเราถึงให้อันนี้ผ่าน อ่า เราก็ผ่าน ผ่านเกณฑ์ที่เหมาะสมเพราะอะไร อันเนี้ยทำไมถึงไม่ผ่าน ไม่ผ่านเนี่ยเราก็ต้องมีคอมเมนต์ไปให้เขา โดยเขียนที่เป็นภาษาอังกฤษอะค่ะ โดยการที่แบบ เอ่อ เขียนว่าเขาก็จะมีแต่ละ dimension เขาเรียกอะไรนะ ในแต่ละแง่ อ่า 1 มีภาพที่ไม่เหมาะสมหรือเปล่า ม มี คำใช้ ใช่ค่ะ ว่าแบบ เออ 1 2 3 4 ตามเกณฑ์ของเขาอะค่ะ แล้วก็สุดท้ายก็ใส่คอมเมนต์ว่า ทั้งหมดเนี่ย โฆษณาเนี่ยไม่เหมาะที่จะเข้าสู่ชุมชนเพราะอะไร อ่า ได้ ใช่ค่ะ
ค่ะ อืม ค่ะ อา ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ คือให้เราตรวจทาน อา ค่ะ อืม อืม อา ก็คือ ค่ะ